ค่ะ คือช่วงเนี้ยเครียด ๆ เอ่อ เรื่องความสัมพันธ์น่ะค่ะ คืออยากจะขอระบาย แล้วก็ขอคำแนะนำด้วยนะคะ คือเรากับแฟนน่ะค่ะ คืออยู่คนละประเทศ ใช่ไหมคะ แล้วตอนเนี้ยค่ะ รู้สึกว่าเวลาของเรา 2 คนน่ะไม่ลงตัวเลยค่ะ คือพอเขาตื่น เราก็เหนื่อยจากงานที่ทำ แล้วเราก็อยากจะนอนแบบเนี้ยค่ะ คือในแต่ละวันเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีเวลาคุยกันเลยอะค่ะ แล้วตอนนี้รู้สึกว่า ความสัมพันธ์ของเรา 2 คนมันตึงเครียดมากยิ่งขึ้นน่ะค่ะ พอจะมีคำแนะนำไหมคะ?
อา ครับ อ๋อ ครับ เออ อยากจะถามเพิ่มเติมอย่างงี้นิดหนึ่งอะครับ คือในก่อนหน้าเนี้ยมีปัญหาในเรื่องของเวลาในการสื่อสาร อะไรอย่างงี้ กันบ้างหรือเปล่าอะครับ? หรือว่ามันเป็นมานานแล้ว หรือพึ่งมาเป็นในช่วงหลัง ๆ เฉย ๆ น่ะครับ
ค่ะ ค่ะ คือก่อนหน้าเนี้ยด้วยความที่ความสัมพันธ์แรก ๆ อะนะคะ ต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกว่า อยากจะคุยกันก็มีเสียสละเวลาของส่วนตัวของกันและกัน อย่างเงี้ยค่ะ แต่คือตอนเนี้ยช่วงเนี้ยค่ะ อ่า ส่วนตัวแล้วอะมีงานที่มากขึ้น แล้วก็ทำงานหนักเราก็อยากจะพักผ่อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ รู้สึกแบบอยากจะนอน เหนื่อย อะไรแบบเนี้ยค่ะ มันก็เลยไม่ได้มีเวลาให้เขาเหมือนเดิม แบบเนี้ยค่ะ
เออ ครับ อ๋อ แล้ว แล้วเคยได้มีการแบบว่า ได้ ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของ เกี่ยวกับเรื่องของเวลา ได้มีการเคยลองแบบคุยเพื่อจะปรับตารางเวลาให้มันลงตัว ให้พอมีเวลาให้กันในแต่ละวันบ้างแล้วหรือยังล่ะครับ?
ค่ะ อะ เคยคุยเหมือนกันค่ะ แต่ว่าตอนเนี้ยก็ คือก็มีอย่างที่บอกอะนะคะว่ามีงานที่มันเพิ่มขึ้น แล้วพอเราจะนอนเขาก็เพิ่งตื่นแบบเนี้ยค่ะ เขาก็จะแบบทำไมเราถึงรีบนอนจัง ไม่รอคุยต่อ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่คือเราก็บอกว่า "มันเหนื่อยจริง ๆ วัน ทั้งวันคือทำงานมาหนัก เราก็แบบอยากจะนอน พรุ่งนี้ก็ต้องตื่นเช้าอีก" อะไรแบบเนี้ยอะค่ะ มันก็เลย มันก็เลยดูตึง ๆ คือก็มันไม่ใช่ว่าไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะคะ คือระหว่างวันอะ ก็มีแชตคุยกันน่ะค่ะ เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้วิดีโอคอลนานเหมือน เหมือนเดิม อะไรแบบเนี้ยค่ะ จากแต่ก่อนอาจจะแบบ 1-2 ชั่วโมง ตอนนี้ก็อาจจะเหลือแค่แบบ 15 นาที อะไรแบบเนี้ยค่ะ เพราะว่าเราก็เหนื่อยจริง ๆ แล้วก็ไม่ เวลาที่ปิดไฟนอนอะค่ะ เราก็ไม่ได้อยากที่จะเปิดไฟต่อ อะไรแบบเนี้ยค่ะ
อา ครับ อืม โอเค พอ พอจะเข้าใจปัญหาแล้วเนาะ มันก็หลัก ๆ แล้ว มันมาจากเรื่องของความเหลื่อมเวลา เรื่องของภาระหน้าที่การงาน อะไรอย่างงี้ บวกเข้ามาด้วย อย่างเงี้ย ก็เลยทำให้เรารู้สึกเหนื่อยใจเข้าไปอีก อย่างงี้อีกเนาะ มันก็มาบวกทบเข้าไปอีก ก็แนะนำอย่างงี้ก่อนแล้วกันน่ะครับ เริ่มต้นเราก็อาจจะพูดคุยกันไปเลยแบบจริง ๆ จัง ๆ ว่า อย่างน้อยอะ เราก็อาจจะพยายามหาเวลามาคุยกับเขาเพิ่มขึ้น อย่างน้อยสัก เอ่อ สัปดาห์ละ 1 วัน ที่ ที่เราจะพยายามเลือกให้มันเป็นวันพิเศษ อย่างงี้ก่อนก็ได้อะครับ แล้วก็พยายามมาคุยว่า เออ ไอ้ช่วงเนี้ยงานคือมันเยอะขึ้น อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ถ้าเกิดว่างานมันลดลง หรือว่ามันพอจะปรับทบอะไรได้อีกบ้าง อย่างเงี้ย ก็อาจจะมีเวลาเพิ่มขึ้น ยังไงก็แนะนำว่า ให้ ให้ลองคุยเรื่อง เรื่องเวลาพวกเนี้ยให้แบบให้เข้าใจกันทั้ง 2 ฝ่าย แล้วก็อาจจะ เอ่อ ไม่ ไม่ ไม่ทราบว่า แล้วอิ ทางอีกฝั่งหนึ่ง ตอนที่เขาจะเข้านอนอย่างงี้ มันตรงกับเวลาที่เราจะตื่นพอดีหรือเปล่าอะครับ?
ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ อะฮะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ตอนที่เขาจะเข้านอนมันก็ตรงกับเวลาที่เราตื่น ซึ่งตอนเช้าที่เราตื่นแบบเนี้ยค่ะ เราก็ไม่ได้มีเวลาแบบ 5 นาที 10 นาที คือ 5 นาที 10 นาทีอะมันก็ได้ แต่ว่าคือตอนเช้าตื่นมาเราก็ต้องรีบแต่งตัว รีบออกไปทำงาน แบบเนี้ยค่ะ คือมันก็ไม่ได้มีเวลาจะมาแบบ
อา ครับ
คุยได้ในแบบนั้นน่ะ ค่ะ คือมัน มันก็ต้องรีบออกอะค่ะ เพราะถ้าเกิดว่า ประเทศไทยอะเนาะ ถ้าเกิดว่าช้าไปนิดหนึ่ง 5 นาที 10 นาที ก็คือรถติดมาก แบบเนี้ยค่ะ
อ๋อ โอเคครับ อื้อฮือ เข้าใจเลยครับว่า <chuckles> ออกช้า 5 นาที คือสายกว่าเดิมชั่วโมงหนึ่งก็เป็นไปได้เนาะ โอเคพอจะเข้าใจอยู่ครับ ก็ ก็แนะนำอย่างที่บอกไปอะครับว่า อาจจะ เราอาจจะลองคุยเพื่อที่จะปรับ แล้วหาเวลา หาวันพิเศษเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสักสัปดาห์ละครั้งหนึ่งก็ได้ อย่างเงี้ยอะครับ ก็อย่างน้อยเราจะได้มีเวลาแบบ เออ พูดคุยกันมากขึ้นเนาะ อะไรอย่างเงี้ย แล้ว แล้วแบบได้ ได้เคยแบบลองคุยแบบเปิดใจพูดคุยกันจริง ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมว่า เออ อีกฝ่ายหนึ่งอะ เขาคาดหวังกับเรื่องเวลาเนี่ยว่า ของเราไว้แบบไหน อะไรอย่างเงี้ย แล้วตัวเราเองอะได้ ได้ลองถามตัว ใจตัวเองดูบ้างหรือยังครับว่า เราคาดหวังเวลาจากอีกฝ่ายมากน้อยแค่ไหนด้วย? อย่างงี้น่ะครับ
ตอนเช้ามันก็เลยไม่สะดวกค่ะ สายมาก ใช่ค่ะ ๆ ค่ะ อือ ค่ะ อือ ๆ ค่ะ อือ ยังเลยค่ะ อันนี้เป็นความรู้สึกที่ รู้สึกมันตึง ๆ แล้วก็เหมือนแบบเงียบ ๆ หายกันไป ก็ไม่ได้ ยังไม่ได้คุยกันแบบจริงจัง ยังไม่ได้เปิดใจคุยอะค่ะ คือด้วยช่วงนี้ก็เป็นวัน เขาเรียกว่าอะไรอะ มัน มันเป็นวัน week weekday เนาะ ก็เลยยัง ยังไม่ได้คุยอะไรกับเขา ก็คือแค่เหมือนแบบบอกในกิจวัตรเฉย ๆ ว่า "เนี่ยตอนนี้กินข้าวอยู่นะ ตอนนี้กินข้าวอันนี้ กำลังไปยิม" อะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็คือเหมือนจะแบบสื่อสารปกติ แต่ว่ายังไม่ได้ ไม่ได้เปิดใจคุยกับเขาจริง ๆ อะค่ะ ถ้าอย่างงั้นคงจะต้องเปิดใจคุยอย่างจริงจัง ช่วง weekend นี้ ก็น่าจะดีใช่ไหมคะ?
อา ครับผม ก็สำหรับปัญหาเนี้ย คือมัน มันเป็นปัญหาที่แบบว่าไม่ อาจจะไม่ ไม่ ไม่กล้าที่จะพูดคุยกันตรง ๆ เนาะ แล้วก็เลยปล่อยให้เวลามันล่วงเลยกันไปเรื่อย ๆ อย่างเงี้ย คือจริง ๆ แล้วถ้าเกิดว่า เรายิ่งปล่อยนานเท่าไรอะ ความรู้สึกของทั้งคู่อะ มันจะค่อย ๆ จืดจางลงไปเรื่อย ๆ อยู่ดีอะครับ ซึ่งสุดท้ายแล้วอะ เอ่อ ยิ่งเราทิ้งไว้นาน มันก็ยิ่งกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่มากในภายหลังได้ ก็แนะนำเลยอะครับว่า ให้เราอะพยายามแบบนึกกับตัวเองก่อนว่า เฮ้ย สิ่งที่เราคาดหวังจากอีกฝ่ายเขาอะ เป็นยังไงบ้าง อะไรอย่างเงี้ย เสร็จแล้วพอถึงในช่วงวัน วีกเอนด์ เนาะ แล้วเราค่อยมาเปิดใจคุยกันเลยว่า เออเนี่ยตอนเนี้ยคือ ก่อนอื่นอะเราก็ยอมรับอยู่แล้วเนาะว่า มันมีเรื่องของปัญหาในเรื่องของเวลาการพูดคุยกันอยู่แล้ว ก็อาจจะลองแบบพูดคุยกันตรง ๆ แล้วเราก็ต้องยอมรับกันด้วยว่า ตอนเนี้ยมันมีปัญหาขึ้นมาจริง ๆ แล้วนะ แล้วเราแบบจะหาทางออกในเรื่องนี้กันยังไงดี เพื่อให้ความสัมพันธ์ของเราอะมันยังไปต่อได้ แล้วก็ทั้ง 2 ฝั่งอะ ก็เข้าใจในเรื่องของเวลากัน แล้วก็อาจจะอย่างที่บอกอะครับว่า มีการพูดคุยในเรื่องของ อาจจะหาเวลาพิเศษเพิ่มขึ้นให้แก่กันได้ไหม อะไรอย่างเงี้ย มันก็น่าจะดีทั้ง 2 ฝ่ายเนาะ แล้วก็น่าจะทำให้แบบ เออ เดินหน้าไปต่อได้ แล้วก็อาจจะพูดด้วยว่า เฮ้ย ไอ้ปัญหาเนี้ย มันจะ มันจะเป็นต่อไปนานมากแค่ไหน อะไรอย่างเงี้ย ใน ในลักษณะที่แบบมีเวลาให้กันไม่เพียงพอแล้ว อย่างนี้ล่ะครับ
ค่ะ อืม ค่ะ อือ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อือ ค่ะ ค่ะ อือ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อันนี้เป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งอะค่ะ คือพอ เอ่อ คือวันธรรมดาก็ ก็แทบจะไม่มีเวลาอยู่แล้ว ใช่ไหมคะ? แล้วคือช่วงเนี้ยเป็นช่วงปลายปีอะค่ะ คือเรากับที่บ้าน หมายถึงคุณพ่อคุณแม่น้อง ๆ อย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะมีทริปช่วงเสาร์อาทิตย์ เข้าไปอีก เท่ากับว่าเสาร์อาทิตย์อะ เราก็แทบจะไม่ ไม่ได้คุยกับเขาเหมือน เช่นกัน เพราะว่าเราก็ต้องพาคุณพ่อคุณแม่ไป เที่ยวต่างจังหวัด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราก็คือยังไม่ได้บอกคุณพ่อคุณแม่ว่า เฮ้ย เราคบคนนี้อยู่นะ ฉะนั้นเวลาที่เขาโทรมา แบบเนี้ยค่ะ เราก็ต้องแบบไปแอบคุย อะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วมันก็เลยทำให้คุยได้ไม่นาน เพราะว่าเราก็ไม่ได้บอกคุณพ่อคุณแม่ว่า เราคบคนนี้อยู่ แบบเนี้ยค่ะ เขาก็จะยิ่ง เหมือนแบบ อ้าว พอเขาโทรมาเสาร์อาทิตย์ก็คุยไม่ได้อีก เพราะว่าต้องใช้เวลากับที่บ้าน เอ่อ แบบนี้มันก็ ก็เป็นปัญหาอีกอะค่ะ
อา ครับ อ๋อ ก็ ก็เท่าที่ฟังแล้วอะครับ คือสำหรับตอนเนี้ยปัญหาแบบที่มันชัด ๆ อยู่อะ ก็คือมีเวลาให้แฟนน้อยแล้วเนาะ แล้ว สำหรับวันเสาร์กลายเป็นว่า มีคุณพ่อคุณแม่มา คือจริง ๆ แล้วเราไม่จำเป็นต้อง เวลาโทรคุยกับเขา เราต้องหลบเลี่ยงทาง ทางครอบครัวของเราก็ได้ เราแนะนำว่า ให้ ให้บอก บอกกับครอบครัวไปตรง ๆ ว่า เออ ตอนนี้เราอาจจะแบบ เออ ดู ๆ ใจกันอยู่ อย่างเงี้ย พูดไปอย่างนี้ก็ได้ แล้วเรา เราไม่จำเป็นต้องไปบอกว่า เออ เราเป็นแฟนกันแล้ว เรานู่นนี่นั่น อะไรขนาดนั้น แค่บอกว่า เออ เรากำลังดู ๆ ใจกันอยู่ แล้วช่วงเนี้ยไม่ค่อยมีเวลาพูดคุยกันเลย ก็ เออ อยากจะขอเวลาพูดคุยเพิ่มเติมกับเขานิดหนึ่ง อะไรอย่างงี้ก็ได้อะครับ เพราะไม่งั้นกลายเป็นว่า ถ้าเกิดว่าเราหลบเลี่ยงครอบ หลบเลี่ยง หลบเลี่ยงการพูดคุยกับเขา เพื่อมา เทกแคร์ ครอบครัวมากจนเกินไปเนี่ย อันเนี้ยกลายเป็นว่าทางฝั่งนู้นน่ะ เขาจะรู้สึกแบบ นี่ขนาดคุณไม่มีเวลาอยู่แล้วเนาะ พอ ม วันเสาร์อาทิตย์อะ ทั้ง ๆ ที่ปกติควรจะมี กลายเป็นว่า คุณเลือกที่จะหั่นเวลาของ ของเขาออกไปอีก อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะกลายเป็นปัญหาแบบทบเพิ่มเข้าไปอีกคูณ 2 อย่างนี้เนาะ คือในตรงนี้มันก็เป็นจุดทางเลือกแล้ว ที่เราจำเป็นที่จะต้องเลือกเนาะ ว่า แบบ เอ่อ ว่า ว่าเรา ก็เราควรจะเลือกทางไหน? จริง จริง ๆ แล้วทางเลือกเนี้ย มันก็ไม่ ไม่ค่อยยากหรอกครับ แค่เราบอกกับทางที่บ้านก็ได้ว่า เออ กำลังแบบ เออ คุย ๆ กับ กับ กับคนคนหนึ่งอยู่ อะไรอย่างเงี้ย อาจจะเปิดไปอีกนิดหนึ่งก็ได้ เพื่ออย่างน้อยอะ ใน ในเรื่องของเวลาที่เราให้กับเขา มันยังพอมีอยู่บ้าง อะไรอย่างเงี้ย คือมันก็ดีกว่าที่แบบไปตัดเวลาวันเสาร์อาทิตย์ของเขาออกไปเลย อะไรประมาณเนี้ย คือส่วนทางครอบครัว ในเมื่อเขามาหาเรา เราก็อยู่กับเขาอยู่แล้ว เท่ากับว่าเราก็มีเวลาให้เขาเต็ม ๆ วันอยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ย มัน มันก็น่าจะสะดวกกว่าอยู่นะครับ
ใช่ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ ค่ะ อือฮึ อืม อันนี้ก็เป็นคำแนะนำที่ดีค่ะ ถ้าอย่างนั้นก็คงจะต้องบอกที่บ้านว่า "โอเค เราดู ๆ คนนี้อยู่นะ ขอเวลาคุยกับคนนี้แป๊บหนึ่ง เดี๋ยว กลับมาใหม่" อือ
เออ ช ครับ ก็ ก็แบบนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า ดีกว่าแบบไป ไปหั่นเวลาเขาเลย อะไรอย่าง เงี้ย กลายเป็นว่าเดี๋ยวเขาจะยิ่งน้อยใจไปอีก ปัญหามันก็จะบวมใหญ่ขึ้นไปอีกได้นะครับ
ค่ะ อืม ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดี ค่ะ ๆ อืม อืม ค่ะ โอ้ จริงด้วย เพราะเหมือนกับว่า เราก็ไม่มีเวลาให้เขาวันธรรมดาอยู่แล้ว เสาร์-อาทิตย์ก็ไม่มีเข้าไปอีก เขาก็อาจจะคิดมาก แต่ว่าเขาไม่เข้าใจหรอกคะว่า ก็ เราก็อยู่กับที่บ้านจริง ๆ
เอ่อ จริง ๆ มันก็มีช่วงเวลาที่เขาเข้าใจอยู่บ้าง เพียงแต่ว่าตอนเนี้ยกลายเป็นว่า มันกำลังมีปัญหากันอยู่เนาะ พอมันมีปัญหากันอยู่แล้ว แล้วเราไปเพิ่มปัญหาเข้าไปอีก มันก็ กลายเป็นว่า จากสิ่ง ที่มันแบบเล็ก ๆ น้อย ๆ เขาก็จะคิดมากเพิ่มขึ้นอีก แล้วมันก็จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้แบบ เอ่อ เกิดขึ้น ปัญหาของความสัมพันธ์ขึ้นมาแบบ ให้มันขยายเพิ่มไปอีกได้ เพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวเลือกไหนอะที่มันตัดให้ปัญหามันเล็ก ลงได้เรื่อย ๆ อะ มันก็ยิ่งดีกว่าอะครับ ก็เลยแนะนำว่า เออ แบบเนี้ยมันอาจจะทำให้ปัญหากับความสัมพันธ์น่ะมันน่าจะลดลงได้ อย่างเงี้ยครับ
ค่ะ ค่ะ จะยิ่งเพิ่ม อืม อืม ค่ะ ค่ะ อืม ดีกว่าค่ะ อืม อันนี้เป็น อันนี้เป็นคำแนะนำที่ดีค่ะ เดี๋ยวจะนำไปคิดแล้วก็ปรับใช้นะคะว่า จะ ก็คงจะต้องเพิ่มเวลาให้เขามากขึ้น แล้วก็ วันเสาร์-อาทิตย์ก็เดี๋ยวจะบอกกับที่บ้านตรง ๆ ว่า "โอเค คุยกับคนนี้อยู่ ขอ" เวลาที่เขาโทรมาก็คุยต่อหน้าที่บ้านเลยก็ได้ อะไรแบบนี้ ก็ไม่ต้องปกปิดอะไร ก็บอกเขาไปตรง ๆ เขาก็น่าจะเข้าใจ แล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวจะเปิดใจคุยกับเขาดูว่า ช่วงวันธรรมดาเนี่ย พอจะมีเวลาตรงไหนที่เราจะปรับตารางเวลาให้มันคุยกันได้มากยิ่งขึ้น ก็คิดว่า อันนี้ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดี อันนี้ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะสำหรับคำแนะนำดี ๆ เดี๋ยวจะนำไปปรับใช้ค่ะ
อา ครับ ครับผม ก็ ก็เป็นกำลังใจอะ เอาใจช่วยให้อีกแรงหนึ่งนะครับ ที่แบบว่าให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณน่ะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี แล้วก็อาจจะแบบคุยกันได้ลงตัว อย่างงี้เนาะ แล้วก็หาเวลาเพิ่มให้แก่กันได้บ้าง ก็น่าจะทำให้ปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ เรื่องเวลาที่มันไม่ลงตัวเนี่ย น่าจะพอคลี่คลายลงไปได้บ้าง อย่างเงี้ยอะครับ ยังไงก็เป็นกำลังใจช่วยอีกแรงหนึ่งอยู่นะครับ
อืม ขอบคุณค่ะ ค่ะ ค่ะ โอ้ ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ วันนี้ก็ได้แง่คิดอีกแง่มุมหนึ่ง ข้อคิดดี ๆ แล้วก็ต้องขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำดี ๆ วันนี้ ที่แนะนำมาให้ ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ